Emm, çünkü, ııı, şeydi, hani, yazılımcıların en çok yüzünü güldürdü. Çok ihtiyaç vardı. Hani, yeter ki gelsinler bu s web sitesi yapmamız gerekiyor diye ama sonra da aslında toplumu da nasıl etkiledi? Eee, COVID'in bitmesiyle beraber artık dediler ki okay eee, artık ha iş her şey yoluna dönüyor, bizim bu kadar çok, eee, işçiye ge iş yani özellikle yazılımcılardan bahsediyorum, artık gerek yok diye çok büyük şirketler bilirsin işte Google, Microsoft filan, bunlar bunlar çok büyük bir, emm, işten çıkarım yaptılar COVID bitiminde. Ama bütün bu
Doğru. O zaman ihtiyaç vardı tabii ki, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı, do A! Artık da böyle oldu. Hımm, demek ki o zaman ihtiyaç olduğunda aldılar, şimdi de artık diyorlar ki ihtiyacımız yok.